No. No, no, no, io non abito più in Italia, quindi quelle ragazze che abitano nella mia commu cioè community, un quartierino insomma così, ci ci troviamo e facciamo così di solito. Oppure ci troviamo per far qualcosa insieme, tipo, non so, facciamo le fragole ricoperte col cioccolato, oppure le mele ca le mele caramellate, sai quelle robe lì, no. Mh. mh-mh.
Ah. Sì. Ma che che cosa carina. O tipo i che vanno Sì. Sì, sì, tantissimo. Poi at mh, ovviamente
Sì, facciam qualcosa, ci troviamo poi facciam qualcosa insieme.
Poi a livello culinario ci son tante tante tradizioni in tutta l'Italia. Tipo da noi ci sono le si chiamano le chiacchiere, a Carnevale. Ehm, sì, sì, che sono, ehm, tipo, mhmm, della pasta frolla molto, molto sottile ricoperta di zucchero a velo che poi ogni ogni parte d'Italia ha.
Ah sì. Sì, al nord si chiamano frappe o sfrappole.
Ecco, ecco. Oppure ad esempio a Roma
La stessa co Anche i codini ci sono, quelle cose p con le palline fritte, presente?
Quali sono? Eh, forse a Napoli, ehm, ho, mhmm, visto qualcosa.
No. No, a Napoli son gli struffoli. <chuckles>
Gli struffoli, è vero, è vero. <chuckles>
Quelli ricoperti di miele, sì, <groans> a me non piacciono. <chuckles> Da al nord fanno queste palline, fai conto, sai l'impasto dei Krapfen?
Sì, sì, sì, sì, ma anche a me in realtà, <chuckles> miele in generale. Mh-mh.
Del bombolone, cioè proprio quell'impasto lì, lo friggono con du lo buttano nell'olio bollente, con 2 cucchiai e quindi fa una specie di pallina con la codina.
Sì, sì, sì, sì. Ah.

Secondo me no, perché ora vedendo anche le storie, sai, su sui social, uhm, vedo che non è cambiato proprio nulla, anzi la gente la sente ancora di più. <smacks lips> Forse, mhmm, sembra a me.
Sì. Ah! Dai. Ah, invece nel mio è cambiato molto, forse perché ci sono persone anche di altre religioni, quindi è un po' più è un po' più tranquillo, un po' più in sordina, mh. Poi i ragazzi giovani sono secondo me un po' partecipano un pochino meno alla vita della parrocchia, mh.
Ah, sì? E vedi che comunque Ah, sì? Ah, da me molto invece, non tanto nella parrocchia ma a livello mhmm, la s la tradizione la sentono tanto, e quindi anche le processioni, mhmm, per questa devozione diciamo, a del al santo, anche se risulta quasi sconnessa poi da un cattolicesimo in senso proprio, diciamo. Quindi comunque molti ragazzi, mh-mh, addirittura postano le foto del santo, <chuckles> un sacco di sì, sì, sì, sì, giuro. <chuckles> Sì, sì, è proprio un evento, un evento sociale praticamente.
Mh-mh-mh, okay. Sì. Ah, dai. Pensa. Ma dai! Wow. Non pensavo. Non pensa Cioè so che che nell'Italia del Sud è molto più forte perché ho visto i m Uhm, dunque la Settimana Santa di Pasqua in Sicilia, mhmm, ho visto delle foto che hanno fatto dei miei amici, han fatto dei reportage dove la gente proprio piange, si dispera, c'è Gesù che viene f viene quello che impersonifica Gesù che viene s s si distrugge fisicamen c
Mh-mh. Sì, sì, sì, che poi parlando <chuckles> Ah, c'è una persona c'è una persona che personifica. Oddio.
Sì. Sì, sì, sì, e gli altri che che, insomma, gli fanno di ogni. Ehm, è è terribile da vedere, sì, molto cruda come situazione. E però sì, più o meno sì. E poi ho ne ho vista un'altra invece dove appendono fis proprio dei bambini fisicamente in alto su una torre che fanno gli angioletti.
Poi <smacks lips> è vero, vero, an È tipo una Via Crucis. No. Ah, oddio sì! L'avevo vi ehm, dov'era? Verso il centro.
Che mi ha fatto paura, l'ho visto sui social, ho de Sì.
Eh, verso il centro Italia. Io infatti c'ero stata, infatti avevo questo trauma letteralmente da bambina, perché all'asilo avevam fatto tipo una gita in cui ci avevano portato a vedere, mhmm, questa processione e io ricordo che dissi a mia mamma: "Mamma, ma sono bambini veri? Sono statue?", non riuscivo a a concepire come dei bambini fossero messi lì sotto al sole, ricordo. Una roba tremenda! Ma pericolosissimo. Ma certo. Ma, mhmm, anche perché
Eh, sì. Sì, sì. No, ma più che altro, cioè l'altezza in cui so cioè a me faceva paura da vedere proprio. Quando l'ho vista ho detto: "Ma ce li hanno dei genitori 'sti bambini? Non han paura?" Ma
Esatto. Ma anche perché penso che da un certo punto di vista, essendo una cosa comunque tradizionale, ehm, campanilista, forse addirittura i genitori sono orgogliosi. <chuckles> Esatto! Esatto. Mamma mia.
Sì, certo. Ah, saran felicissimi, certo. Poveretti. Ehm, senti, ti chiedo ti chiedo una cosa: ma, ehm, tu hai mai provato a creare una tua tradizione, tua o con i tuoi amici, magari qualcosa di carino, senza necessariamente una processio
Dimmi. Beh, sicuramente.